Certo, è uno strumento utilissimo, per carità, però bisogna anche anche nel campo musicale, per esempio, avere un po' quella quella ma oggi secondo te, diciamo <smacks lips> ma, uhm, i giovani di oggi, quei gusti musicali oggi co come come se li formano secondo te?
No, vabbè, oggi è tutta una questione di moda, cioè nel senso, vedono, ehm, non so, la la pubblicità del cantante rapper super figo e i bambini si vogliono immedesimare subito in lui, senza capire esattamente perché e cosa fa, magari solo perché è figo, è adulto, quindi loro si sentono tra virgolette
<chuckles> Eh. O o eh, ormai ormai il mezzo è è l è l'influencer, no, diciamo. Perché l'influencer è una figura che magari per per una persona un po' più adulta è un po' un po' una figura un po' un po' così, che che che fa fa pensare un pochettino, questi influencer appunto qua di di moda e di cose così. Però indubbiamente sui giovani ha o hanno un grosso impatto, no, questi queste figure qua.
Eh sì, sì, sì, per quello. Nah. Eh, esat sì. Eh, io fortunatamente non sono uno di quelli, anche perché la maggior parte di questi influencer cantanti fa musica, chiamiamola appunto commerciale, tradizionale, che a me non piace per niente, quindi io non ho nemmeno il rischio di farmi contagiare da questi da questi personaggi qui, quindi sono a posto.
Certo. Ma qualche musica al di fuori di questo tuo genere specifico, questa tua nicchia? Ehm, ti piace qualche altro genere di mhmm, di musica? Non so, adesso a prescindere dall'aspetto, okay, commerciale, del Festival di Sanremo, cosa ne so?
Beh, diciamo Eh sì, mi piace, mhmm, la music
Cioè ancora ancora una musica di qualità esiste, ancora. Magari non ce n'è molta però un po' di musica musica di un certo
Allora, mo moderna no, per me non mi piac m c non riesco proprio a farmela piacere, però ad esempio mi piacciono, per farti un esempio stupido, i canti marinareschi, quelli inglesi, che c'è effettivamente la musichetta stupida di sottofondo e c'è anche il canto a voce, insomma, del de dei marinai. Quindi, somma sono canti che risalgono, non so, tipo al 1600, 1500, quindi si tratta di robe antica.
Eh, beh. Ah. Certo. Beh, allora in quello c'è anche c'è anche tutto l'aspetto della che ne ho te l'ho detto prima, la la musica re religiosa, voglio dire, che la musica religiosa
Ah, anche sì. I canti gregoriani, anche quelli sì son sono interessanti.
Canti gregoriani, poi ce n'è tanti, probabilmente ce n'è tanti, diciamo, è u è un ambito molto ba beh, comunque a se anche se tornare indietro magari negli anni '70, anni '80, lì u una certa produzione di musica di una certa qualità c'è sta. Poi vabbè, certo, poi sono entrati di mezzo i i pro i produttori, tutte queste cose qui, eh, ce certo, e e s'è un po' è un po' stata snaturata, no, diciamo.
Sì, sì. Assolutamente. Ha rovinato tutto.